Hello, magandang gabi sa'yo.
Hi, magandang gabi din naman. Kamusta ka po?
Ah, okey naman. Salamat sa pangangamusta, masaya ako nagkausap tayong ulit, ikaw ba?
Hmm, ako medyo pagod kasi final exam namin sa school so, medyo nakaka-drain ng utak. <chuckles> <sniffs> Mm.
Ay, tama. <chuckles> Naku, totoo yan. Ako nga medyo pagod din, pero hindi naman sa pag-aaral kasi, <gasps> ah, alam mo na, ang hobby ko kasi is, ah, pagiging plantita, so, para marami akong mga marami akong mga, ah, mga paso na kailangan kong lagyan ng lupa so, nagbungkal-bungkal ako, ah, para maitanim ko yung mga mga bagong, ah, tanim na gusto kong o halaman na gusto kong itanim. Ah, isa na 'to sa hobby na, ah, nasimulan ko noon pang pandemic, 'di ba, dami-dami kasing hobby na nadiskubre mo nung pandemic na hindi mo naman talaga ginagawa noon, 'di ba? Ah, ikaw ba, ano ba ang hobby mo ngayon at paano ito nakakatulong sa'yo araw-araw?
Ah, wow! Mm. Halaman. Mm. Mm. Totoo. Mm, totoo yan. Ayan, speaking of plantita, naging hobby ko lang yan nung pandemic, pero after pandemic, naka-move on na rin ako sa kanya. Kasi parang 'nun talaga ano siya, eh, talagang naging parang trending siya, 'no? Kasi yung iba dun na nagbibili pa sila ng mga halaman, ayan. So, ako ngayon currently, kasi nag-aaral ako medyo busy, pero ang pinaka-hobby ko talaga ngayon, um, mahilig kasi akong makinig ng music.
Hmm, okey. Oo, oh. Mm. Oo. Mm. Ay, okey. Mm.
Mm, music lover ako, then kung paano siya nakakatulong sa akin araw-araw kasi from being stressed, 'no, from all those studies ko tapos nag nag-aaral nag ano pa ako ngayon nagtuturo din ako. Kasi ga-graduate pa lang ako this coming August, teacher tapos, pero nag-start na ako mag-work ngayon sa private school, and then meron akong limang anak, so saan mo pa isisingit yung hobby, 'no? So, dun lang sa pakikinig ng music. So, nakakatulong siya sa akin kapag yung sobrang stress ako na, kumbaga naa-uplift yung spirit ko, lalo na 'pag mga worship songs yung mga papakinggan ko. Mm.
Oo. Oo. Hmm, okey. Hmm, okey. Hmm. Oo. Naku, oo, talagang medyo mapapayapa ang, ah, pagod at kalooban mo dahil sa pang ah, pakikinig ng, ah, ng musika 'di ba? Isang hapon siguro kahit naglilinis ka, nakikinig ka ng music, 'no?
Yes, mm. Mm, ikaw ba? Mm. Oo naman, of course. So, ikaw ba? Mm.
Oo. <chuckles> So, dabut nalang may na ah, sandali lang, ah, may itatanong pa ako sa mga hobby mo, oo. Ah ah, so, siguro, ah, meron ka ng mga wireless earphones ngayon kasi nauuso na, 'di ba? Ah, hindi katulad na merong, oo, kasi dati may wire wire pa yan, medyo disturbo, mm. So kahit nagluluto ka na siguro o minsan kahit nag-aaral ka baka nakikinig ka pa rin ng musika, 'no?
Ah, sige sige. Okey lang. Ay, oo. Yes. Mm, bluetooth na ngayon, 'no? Yes, totoo. Kasi ano, meron akong style na bago akong mag magre-review ako meron ng pinapakinggan na parang music siya intended for studying yun and the more na nakikinig ako while nagre-review ako mas nagre-retain yung mga binabasa ko. Yes, totoo yan, and then 'pag naglilinis ng bahay music din, 'pag nagluluto, music, 'yan.
Mm. Oo, mm. Ay! Oo, mm. Totoo yan. Mm. Mhm, parte na talaga ng parang, ah, diwa at sistema mo yung pakikinig talaga ng at, ah, maganda, ah, magandang hobby yan, ah, pakiki ay, kumakanta ka ba?
Yes, totoo, totoo. Hmm, medyo lang, kaya medyo husky lang yung boses ko. <chuckles> Yan.
Ah, may <chuckles> oo nga, medyo paos-paos yung, ah, boses, mo di ba? Ano yung tanong mo kanina?
Mm, mm. Ayan, tanong ko lang kasi 'di ba, speaking of yung hobby mo yung pagiging plantita, ganyan, yung mga halaman, so para sa'yo naman, paano siya nakakatulong sa'yo araw-araw?
Mm. Um, napakalaki ng tulong nito kasi parang, tama ka, isa rin 'to sa stress reli stress reliever ko rin 'to, at the same time, ah, talagang gustong-gusto ko yung mga halaman na napapalago ko, tapos pinapasok ko sila sa bahay. Ah, nagiging magandang palamuti siya sa bawat sulok ng bahay namin. Yan, meron din na mga yes, oo, meron din ako sa banyo, sa kwarto namin. Lalo na 'yong, <clicks tongue> ah, spider plant at saka yung snake plant. Dahil, ah, 'pag gabi nagbubuga ito ng oxygen at humihigop humihigop sila ng carbon dioxide, which is 'yong 'yong inaano natin yung binubuga natin, di ba? So, napakaganda na, para pini-filter niya rin yung hangin sa lo may benepisyo rin kumbaga di ba? <gasps> So, yun, ah.
Mm. Mm. Ah, oo. Ah, mga indoor plants, 'no? Hmm. Oo, oo. Wow! Mm. Yes. Yes, yes, oo. Totoo. Tapos fresh yung ilalabas niyang hangin. Maganda 'yon, oo.
Oo, medyo nakakapagod, minsan kasi minsan napapasobra ako, minsan walang hinto. Uy, yung alam mo yung 'pag nando'n na ako sa moment? Ah, hindi ko alam, maggagabi na, magtatakip-silim na mm, masyado kasi ako naaaliw. Ako panay ikaw, mga ano bang halaman yung pinagka, ah, pinagkaabalahan mo nung pandemic na kwento mo kanina medyo nahumaling ka rin dito?
Mm. Oo. Ah, dire-diretso ka? Oo. Ah, totoo yan. <smacks lips> Oo. Kaso actually, yung mga hala I'm not very familiar dun sa talagang isa-isa, pero pamilyar ako sa snake plant. And then, nanghihingi lang kasi nga ako, kasi kung bibili ako na hindi naman din ako mahilig, gaya-gaya nga lang kasi talaga ko, so hindi talaga ako mahilig sa mga halaman. Kumbaga natuwa lang ako kasi yung mga kapitbahay ko, mga kaibigan kong mga, alam mo kakwentuhan, yayain ka, "Tara, tara, ano tayo, bili tayo." sasama lang ako pero hindi ako bibili. Tapos sabihin nila ibibigay na may binibigay sila sa akin na halaman, na 'pag yun itinubo mo yung stem nya, parang ilang araw lang marami siyang flower. Pero kapag mabilis siyang mag-flower, mabilis din mamatay yung ano niya, parang ang hi ikli lang nung shelf life nya.
Oo. Hmm. Oo. <laughs> Mm. Mm. Oo. Mm. Ay, nice, mm. Mm, okey, pero at least nasubukan mo di ba? Pero dahil napag-usapan natin na, ah, napag-usapan na namin, ah, may hobby ka ba ah, katulad niyan tumigil ka na, di ba sa pagtatan ah, sa pagtatanim. Bakit? Ah, pwede ko ba maitanong bakit, ah, ka tumigil dun sa pagiging plantita mo nung ano, hindi mo napagpatuloy?
Ah, ikaw ano sa Mm. Oo, oo. Ayan, kasi hindi ko talaga siya forte. Parang di ba, may kanya-kanya talaga tayong hobbies nam na talagang yun talagang magpuput, oo, yun talagang put effort ka na yun na talaga yung gusto mo. Yun siguro, I don't find it na
Hmm. Oo. <laughs> Pangmatagalan. <laughs> Hmm.
fit siya sakin. Kasi, di ba, 'pag naghalaman ka, para rin siyang kailangan mong alagaan, eh. Eh, sa dami ng responsibility ko, parang hindi ko na siya kaya din araw-araw din kausapin. Kasi sinasabi nila ang halaman daw para mas mag-blossom siya, ganyan, mga flower dapat daw ganyang kinakausap, oo, tapos parang i-nurture mo siya, iwa-water mo siya everyday, or may schedule, ganyan. So, sabi ko sarili ko, parang hindi. Kasi ang dami kong may mga alaga din kasi akong hayop, eh. So, parang hindi ko talaga kayang bigyan pa ng panahon, at tsaka yun na nga, yung reality na hindi talaga ako mahilig sa halaman. Siguro yun talaga yung talagang dahilan ba't ako tumigil.
Mm. Mm. Mm. Sabi nila yan, oo, totoo yan, oo. Mm. Mm. Oh, okey. Mm. Oo, nung pandemic lang talaga, kumbaga, parang s parang, oo, nung naano lang. Pero napakaganda rin naman kung sanang napagpatuloy mo, pero sa baka nga, baka nga mamatay lang kasi nga eh, ah, ah, medyo busy ka na sa pag-aaral mo, tapos meron ka ring mga anak, na sabi mo kanina, di ba? Ah, pero ako talagang malaki yung nabago sakin, eh, ah, sa mood ko lalo, la minsan minsan talaga 'pag, ah, pagod na pagod ka galing sa trabaho. Talagang nag-iiba yung mood ko. 'Pag na yung mga halaman lalo na 'pag nakita kong nagsibol na ng kahit isang dahon lang, ah, yung mga inano, ah, yung mga inaalagaan ko, tapos nagkadahon na or tumubo na yung mga buto na tinanim ko, yung mga flowers, talagang nababago yung mood ko, di ba, nagkakaroon ako ng energy the whole day. kumbaga, para daw akong
Oo, gaya-gaya lang ako. Mm. Oo. <chuckles> Yes, oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Yes, oo, totoo. Mm. Yes, totoo. Kasi parang ano, eh, parang kang nai-inspired, 'no, sa ginagawa mo. Lalo na kapag nakikita mo na nagbubulaklak siya, na tumatagal yung buhay niya, hindi siya namamatay agad. Kumbaga parang dun ka ginaganahan, gusto ko pang mag-ano, mag, ah, mag mag-ano palang nga, magtanim pa, ayan. So, actually, maganda naman siyang hobby, lalo na sa mga talagang katulad mo na talagang plantita, di ba?
Mm. Yes, oo. Mm, oo. Mm. Oo. Totoo yan, mm. Oo, pakiramdam ko nga, ah, pakiramdam ko nga ikaw gustong-gusto mo an gwa nag gustong-gusto mo pa rin, parang nag-a-appreciate ka pa rin ng mga halaman. Pero nga, dahil sa kawalan mo na ng oras hindi mo na talaga pwedeng maipagpatuloy, pero feeling ko, 'pag may mga nakikita kang halaman, natutuwa ka pa din, di ba?
Mm. Mm. Chance. Oo, pag may mga flower, ganyan. Parang nakikita ko talaga na may bulaklak. Yun, gusto ko yun, mm.
Hmm. Oo, nag nagbubunga. Nagtanim nga ako ng ano, eh, kalamansi. Sa ano lang, sa m pikla sa hindi, hindi sa paso eh, sa parang, alam mo yung malaking lalagyan ng pintura?
Paso? Ah, okey-okey, oo, yung empty na ano, oo. Oo.
Yung parang isang balde? Oo, dun ko tinanim. Naku, ang dami ng bunga ngayon. Iilan lang yung mga iilan lang yung mga gulay or mga parang pru hindi ako ma mostly mga halaman, decorative na halaman lang talaga. Pero meron akong kalamansi, tapos may pechay, ah, sa mga oo, para nakaka-harvest ako. Saka dahong sibuyas, kasi, di ba, malimit din yang ginagamit sa pagluluto? Oo, sa pagluluto, mhm.
Wow. Oo. Wow. Ah. Mm. Kusina, yes. Ayun. Actually, ano, nag-try din naman ako magtanim. Kaya lang namamatay nga talaga. Alam mo yung petsay, kasi anak ko meron siyang ma assignment, yan petsay. So, bago mo dapat siya dalhin do'n dapat meron na siyang kumbaga tumubo na siya.
Oo. Mm. Mm.
Siguro talaga yung kamay ko hindi talaga siya para dun. Alam mo yun parang, hindi niya kayang bumuhay talaga ng halaman. So, kahit siguro kahit gusto ko, oo, din magganun, eh. Mm. So, 'pag ganun mm, totoo. Pero 'pag yung mga monggo, para kasi madali lang naman siya, eh. Di ba sa monggo, sa bulak lang naman yun? Iwan mo lang yun, tutubo na. So, 'yon, nop nop oo, naano ko naman yun, yung napapabuhay ko naman siya. Pero iba talaga, hindi, eh, kumbaga, parang wala, wala talaga. Tapos
Yes. Sabi nga nila baka mabigat, di ba, baka mabigat yung kamay mo, oo. Meron yan, totoo yan, mm. <laughs> Toge na mamaya yan. Mm. Oo, totoo yan may mga ganyan din akong kaibigan.
Mm, tapos nagtanim ako ng parang papaya ba yun? Tuwang-tuwa ako kasi lumaki naman siya. Ang problema, hindi naman siya namunga. Sabi ko, "Ba't di siya namumunga?" So, parang nalungkot ako. "Ano ba 'to?" Tumubo, ang laki niya talaga. Pero wala siyang bunga. Sabi nila, ano daw, yun, hmm, lalaki daw, oo. Mm, may mga gano'n pala.
Mm. Mm. Ay, oo. Oo. Mm. Oo. Oo kasi sabi nila lalaki raw yun. Yes, oo. May mga lumalabas din na ganyan. May mga minsan nagbubulaklak siya, pero wala rin talaga siyang bunga.
Nakakatuwa naman. Oo, totoo, parang ang laki niya na, tapos wala lang. Eh, di wala, puputulin mo lang din siya. Sabi nga lalaki kasi yan, dapat So, paano ko naman malalaman kung ano, kung lalaki, babae, hindi ko naman malalaman yun, di ba?
Sayang. Totoo naman, yan. Totoo rin naman yan, oo. Pero sa palagay mo, ah, mahalagay, ah, mahalaga ba magkaroon ng hobby para at least, ah, para sa ating kalusugan or sa wellbeing, sa tingin mo, mahalaga ba?
Mm, ayan. Hmm. Yes, oo, very. Kumbaga, ah, given the situation before nung Covid, ‘di ba? Kung ano yung naging impact nun sa mga taong naging hobby nila yung paghahalaman, ‘di ba? Nakita mo naman na hindi na sila na-stress, kumbaga naging relieve stress reliever nila yung paghahalaman, ‘no? So, sa akin naman, yung hobby ko, ah, since mahilig talaga ako sa music, yun talaga as in. Minsan nga nagagawa pa ako ng ano, eh, nagco-compose ako ng mga, ah, sarili kong kanta. Pero hindi ko malap hindi ko din mal masyadong malapatan kasi ng ng, kumbaga, ng tono. Gawa nga ng siyempre kailanga hindi pa ako gano’n kagaling maggitara, eh. So mm. So, ang nakatulong sakin, ‘yan kasi sa dami kong mga trabaho, mga household chores, sa bahay, sa school, sa trabaho. So, sa pakikinig ko parang a a and then may kasamang kape, kumbaga talagang na nawawala yung pagod ko lalo na ‘pag mga worship song. So, I believe na nakakatulong talaga siya sa akin ‘no, na imbes na ma-stress, hmm.
Mm. Mm. Oo. Totoo, mm. Yes. Mm. Oh, uy, nice, oo. Oo, oo. Totoo. Mm. Mm, oo. Oo. Yes, totoo ‘yan. Mm. Oo. At saka sa’kin din, yung, ah, yung pagtatanim parang pakiramdam ko kasi parang yun na rin yung exercise ko araw-araw. So, parang grabe yung pawis ko ‘pag nag ga-garden ako. Oo, tagaktak talaga yung pawis ko. So, parang healthy na rin sa kalusugan pawisan, ‘di ba? Oo, ah, ‘pag nag, ah, tatrabaho ka, tapos, ah, hindi mo alam pinapawisan ka, nauunat yung muscle mo, nagbubuhat-buhat ka. So, pan para sakin, eh, healthy talaga sa kalusugan yung paghaha-hobby, ah, hobby ko na, ah, pagtatanim. Yes, ikaw naman parang feeling ko yung music sa well-being mo siya pumapatak, ‘di ba? Oo, ah, yes, mental and emotional. So, maganda talaga ‘yan. Sana ipagpatuloy mo yung pagsusulat mo at paglapat ng mga tono dun sa mga nasusulat mong ano, kanta.
Ah, oo-oo. Oo-oo-oo. Yes, totoo-totoo. Mm. Oo. Paghahalaman. Oh. Yes, totoo-totoo. Sa mental ano, mental and emotional state. Oo. Mm. Oo naman, siguro kapagka nagkaroon ako ng pagkakataon na yun talaga meron akong time kasi lahat ng anak ko ngayon nag-aaral. So, basically, and then ako din, ‘di ba, tapos magtatrabaho. So, siguro yung mga ganiyang moment ‘pag talagang ano na ako, siguro mga edad na ako ng mga 50, yun talagang sarili ko nalang, ‘di ba, sarili ko na lang, and, yun nga, yung sa‘yo, pagiging plantita mo naman. Since 18, naka napakaganda ng epekto niya sa‘yo. Since ano, until now kasi ginagawa mo. I believe na talagang napakalaki ng impact niya sa‘yo ‘no, napakaganda ng positive impact talaga. So, yun, maganda ipagpatuloy ‘yan. Sana rin ‘no, next time maisipan ko rin ulit bumalik ‘no sa gano’ng hobby.
Hmm. Mm. Oo. Mm. <laughs> Oo. Hmm. Mm. Totoo. Yes. Mm. Yes. Oo, at saka, mm, maganda, ah, maganda ang ang hobby natin is yung talagang tatagal talaga sa atin, kasi gusto talaga natin, ‘di ba? Ikaw, hindi lang pakikinig, eh, gusto mo pang magsulat, ‘di ba, na ako simula nung pandemic talaga mahilig na ako sa halaman hanggang ngayon. So, parang taon na rin, talagang ang gustong-gusto ko na mahalaga at napag-uusapan din natin. Tsaka baka mamaya magkaroon din tayo ng mga bago pang hobby in the future, ‘di ba? Mm.
Yes, korek. Oo. Mm. Tama, totoo. Yes, totoo-totoo. Oo. Kasi minsan as you age ‘no, minsan nagbabago din yung hobby mo, eh, ‘di ba? Kumbaga hindi naman din talaga, oo, yung hilig mo kumbaga parang parang meron din talagang time na parang gusto kong mag ganito, mag-cross stitch, yung mga gano’ng moment, ‘di ba? Siguro mga gano’n ‘pag wala na talaga akong
Yes, mm. Yung hilig mo, oo. Yes, oo, mm. Bigyan mo yung sarili mong, hmm, bigyan mo yung sarili mong mat ‘wag na matuto ng mga bagong mga hobby. Huwag mo lang ‘wag mo i-close yung door, ‘di ba? Subukan mo. Huwag matakot sumubok, ‘di ba?
Oo. Yes, totoo. Yes correct, and sa given na ang ganda niyang impact niya sa health, ‘di ba, sa well-being natin, I believe na talagang necessary na sa busy days natin meron pa rin tayong hobby, ‘di ba?
Mm. Yes, hmm. Totoo ‘yan. Totoo ‘yan, at saka maganda napag-uusapan natin. Malay mo ma-share din natin sa mga kaibigan natin. Ah, maimbitahan natin, "Punta ka dito tignan mo yung halaman ko," ‘di ba? Malay mo ma diyan naman silang mahumaling.
Yes, totoo. Oo, o kaya tara dito, videoke tayo, 'di ba? Ayan. So, ayun, ah, <tsk> maraming salamat sa mga binahagi mo, ah. Marami akong, interesting ako sa halaman. Okey, salamat sa‘yo. Ba-bye. Salamat.
Mm, sa ano mo naman, ‘di ba? Salamat din sa‘yo. Mm. Mm. Ingat ka. Ba-bye. Paalam.